Oui, oui, bah alors comme je te disais, j'ai le pilates qui me permet de m'échapper si, heu, jamais, heu, je peux pas aller marcher. En vacances, je vais pas forcément marcher, mais quoique on v on visite beaucoup, on fait des randos, donc en fait, on s'y retrouve, heu, on retrouve quand même cette marche, mais pas au même moment forcément, heu, de la journée.
Ouais. Et c'est, heu, quand ça te détend quand même, heu, même si c'est pas une marche toute seule, heu, c'est c'est quelque chose que, heu, c ouais. <chuckles>
<chuckles> Ça dépend des marches! Ça dépend des marches, heu, des marches hyper sportives, heu, ça me détend un peu moins, mais globalement, notre but, comme c'est toujours de, heu, d'arriver à un paysage, heu, une un point de vue qui est quand même chouette, heu, oui, heu, tu as toujours cette récompense qui fait vraiment du bien, heu qui fait du bien, tout court, quoi, d'ailleurs.
Ouais. OK, ça marche.
Et en voyage, eh beh j'emmène mon tapis de pilates. Alors là, j'en ai racheté un plus petit, plus compact, que j'ai décidé de laisser toujours dans la voiture. Mais, heu, en voyage, j'emmène mon tapis depuis plusieurs années maintenant, et heu
OK. OK.
et heu, bon, bah des fois, je m'en sers 2 fois sur, heu, 2 semaines et puis des fois, je m'en sers un peu plus, c'est assez aléatoire, ouais. Je suis contente de l'avoir et puis franchement, en vacances, en fait, heu, j'ai moins besoin d'être centrée, enfin, c'est différent, heu. Je suis plus relâchée naturellement. Bah oui! Donc j'en ai moins besoin, mais, heu, quand même, heu, quand même, tu vois? J'emmène quand même mes affaires de pilates pour, heu, pour pouvoir rester, heu, dynamique et heu, au cas où. Exactement. Exactement. Et si jamais je suis débordée, que j'ai un enfant malade, eh ben en fait de pouvoir faire du sport à la maison, heu, ça ça aide beaucoup, enfin c'est c'est hyper pratique oui oui, non mais surtout c'est hyper pratique de pouvoir le faire à la maison. Et heu, ça coûte pas ch enfin ça coûte rien en fait. Il suffit d'un tapis et si tu as pas de Ouais.
Ouais mais bon, tu es contente de l'avoir, quoi, hein. Bien sûr, ouais tu es déjà détendue en fait. Ouais, ouais bien sûr. Ouais, au cas où. <chuckles> OK c'est bien. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Oui c'est sûr, oui. Tu lances ta vidéo, et tu as ton tapis déjà et et voilà, c'est c'est c'est tout bon, quoi. OK.
Ouais. Ouais ouais, exactement. Donc, heu, voilà, je dirais que que ces 2 choses-là m'aident beaucoup et heu, la respiration aussi. Ponctuellement, alors vraiment quand ça va pas, alors peut-être que c'est pas bien.
D'accord. Des exercices de sophrologie?